Iya, betul. Nah, sebenarnya gini bisa kemudian, eee, kita, eee, atur jadwalnya sehingga kopi ini tidak dikonsumsi terlalu dekat ya dengan dengan tidur. Jadi kalau jam biologis tidur misalnya jam 11.00, oke berarti kalau untuk makanan dan minuman biasanya kita harus berhenti kan tig 2 sampai 3 jam sebelumnya, tapi kalau dengan kopi tentu kita harus, eee, menakar lebih jauh sebelumnya, misalnya jam 11.00 berarti kurangi 5 jam. Berarti maksimal minum kopi itu sekitar jam 5 atau 6 sore. Nah kalau kita ngerasa takut nih, eee, kurang energi ya, ketika ada lembur ya, tadi misalnya jam 6.00 sampai jam 10.00 malam, nah, itu kita bisa, eee, menggunakan gabungan antara kopi dan, eee, sumber energi. Nah, sumber energi yang kadang dilupakan atau memang salah kaprah ya, energi itu kan butuh dari sela eee, dari gula biasanya, jadi kepengen ngopi kemudian manis ya, atau kemudian ngemil gitu kan. Nah, justru sebenarnya energi kita harusnya datang dari protein dan, eee, lemak terutama lemak misalnya lemak yang baik ya, misalnya orang di di luar itu sering menggunakan, eee, koco eee, ko ya campuran ya, kopi pahit dan butter ya, kok butter. Jadi kopi pahit yang panas dengan butter atau dengan, eee, virgin oil, ya virgin olive oil. Nah, jadi gabungan antara itu bisa memaksimalkan energi ya, jadi, eee, kopinya dapat, tapi energinya juga dapat tanpa kemudian kita ada rasa lelah dan ngantuk dari karbohidrat ya atau gula, gitu. Jadi kalau kita minum kopi, di sisi satu sisi kafeinnya bikin kita melek, tapi gulanya itu bikin kita ada rasa ini ya, rasa ngantuk. Karena kemudian, mmm, ada lonjakan insulin yang menyebabkan gula darah kita malah turun setelah 2, 3 jam membuat kita lapar, ingin ngemil, atau kita malah jadinya ngantuk ya, dan itu malah jadi, apa ya, kontra produktif dengan, eee, agenda ngopi kita, gitu. Nah nah jadi bisa dicoba tuh, mhm?
Mhm. Jam tidur ya? Mhm. Mhm. Oke. Mhm. Betul. Mhm. Oke. Mhm. Oke. Mentega. Oke. Oke, baik. Oke. Mhm. Oke. Mmm. Oke oke. Itu kan mhm, itu kan berarti kalau untuk mengurangi konsumsi kopi ya, nah kalau kamu sendiri ada enggak ya strategi yang bisa saya lakukan yang, eee, strategi yang non obat gitu, supaya tidur saya bisa lebih, eee, berkualitas tanpa harus mengandalkan obat tidur nih? Selain penggu selain pen penurunan, eee, kopi tadi.
Betul. Hmm.

Nah, kamu bisa memicu ya, memicu respon saraf yang rileks dengan cara ketika pulang kerja misalnya se sebelum misalnya mandi, itu bisa dengan melakukan interval training, cukup misalnya interva nah interval training, kalau misalnya ada space cukup besar, bisa melakukan dengan ini ya jalan interval, eee, jadi interval walking, jadi berjalan santai di-di di diiringi dengan jalan cepat kemudian jalan santai lagi. Jadi 30 detik, 30 detik, atau 1 menit 1 menit. Nah, itu bisa memicu, mmm, dengan interval training itu bisa memicu, eee, kebugaran ya, kebugaran ini kemudian membuat, eee, rasa lelah yang membuat nyaman. Jadi bukan rasa lelah yang bikin pegel-pegel, tapi kemudian, ya memberikan rileks ya relaksasi yang bisa menggantikan relaksasi dari kopi, mhm, iya.
Mhm. Gimana tuh? Mhm. Oke. Oke. Baik, berarti ini ya lebih ke rutinitas sebelum tidur berarti ya?
Betul, jadi nanti ketika selesai pendinginan dan kemudian mandi. Nah, ketika nanti sudah beraktivitas, jadi nanti rasa lelah itu akan muncul dengan alami ya. Jadi dan harapannya sih sebenarnya nanti karena kan gini kalau kita lelah dan minum kopi tapi nanti enggak bisa tidur kan? Beda dengan kita tidak terikat dengan kopi atau kafein tadi, ketika kita misalnya mulai bekerja nih jam 6.00, lalu setelah 3 jam kita, eee, misalnya 2, 3 sesi selesai dan kita merasa mengantuk dengan alami. Nah, bisa diakhiri, eee, prosesnya, sehingga kita bisa tidur misalnya sampai jam 4.00 pagi, jadi tidur 7 jam. Nah, jam 4.00 pagi bisa melanjutkan. Nah, di jam 4.00 pagi ini, nah tentu kemudian, eee, produktivitas akan jauh lebih bagus, ya karena kita segar bangun pagi dan itu akan bisa mungkin menggantikan dengan aktivitas kerja kita 2 jam, atau lebih bahkan ketika kita dalam kondisi ngantuk lelah gitu kan dan tidak bisa tidur gitu. Nah, jadi itu bisa dicoba dengan kita bisa mengatur tidur yang cukup yang stra strategis gitu dengan jadi tidurnya itu benar-benar ketika tubuh meminta tidur, kita tidur dan bangun segar dan bisa bekerja dengan, eee, efisien, gitu.
Oke. Heeh. Heeh. Mhm, betul. Mhm. Mhm, oke, oke. Baik. Oke. Oke oke, baik. Wah itu ide yang bagus sih, bisa saya coba ya, berarti lebih ke mengubah rutinitas tidur dan mungkin dengan lingkungan kamar yang siap untuk ditiduri gitu ya. Jadi biar lelah secara natur natural aja gitu ya? Oke, baik baik. Wah terima kasih banyak ya tipsnya tadi, 2 tips tadi itu bakal saya aplikasikan, buat malam ini juga. Terima kasih ya, sudah mendengarkan keluh kesah saya.
Iya, betul sekali. Mhm. Betul betul. Sama-sama, senang, senang bisa membantu.
Sampai jumpa.

Mhm, saya asumsikan, berarti kalau memang bisa dijual bebas, berarti ini tipe obat tidur, yang memang biasanya ada herbal, atau memang fungsinya tidak langsung menekan syaraf, ya. Yang memang biasanya di diberikan dalam bentuk, eee, resep dokter, ya. Nah, itu memang sebenarnya, untuk itu masih bisa, mmm, tidak terlalu berbahaya, ya. Tapi memang tadi sudah terasa menjadi kebutuhan, ya dan kemudian, rasanya kok ada yang salah ya, gitu ya. Oke, mhm.
Betul betul. Mhm mhm. Betul betul sekali. Benar benar. Saya nggak tau ya? Apakah memang dia itu masuk ke pembuluh darah, ya. Sudah mendarah daging gitu, ya? Seperti kafein. Atau memang, cuma perasaan saya aja, yang kalo tidur nggak minum obat tidur, jadi nggak bisa gitu loh.
Mhm. Oke, selama ini untuk, mmm, proses ya, atau efek dari obat tidur sendiri, itu ada semacam komplikasi yang serasa mengganggu, seperti misalnya denyut jantung yang tidak normal, atau kemudian tadi berdebar, misalnya. Atau ada perasaan perubahan perasaan, seperti cemas, atau ini. Ataukah mas masih terasa normal, ketika pagi dan siangnya?
Mhm. E Oke, kalau yang di paginya, sebenarnya yang paling terasa itu, badan itu pegel-pegel, ya. Saya juga nggak tahu, kenapa kok jadi pegel-pegel? Tapi kalau jantung berdebar, itu enggak sih. Saya lebih ke jantung berdebar itu, kalau minum kafein, pada 1 hari itu, saya misalnya minum lebih dari 3 cangkir, gitu. Nah itu, baru saya deg-degan. Nah, obatnya akhirnya, harus minum obat tidur, gitu. Jadi ya, berputar-putar aja kayak gitu terus.
Mhm. Oke. Mhm mhm. Oke. Mmm, sekarang masih kombinasi, berarti ya? Jadi, eee, kof kopinya masih, dan, eee, obat tidurnya juga ya?
Betul betul. Mhm mhm, benar.